Chính xác luôn. Đó, cho nên là mà giống như kiểu là hồi xưa thì, ờ, giống như kiểu, ơ, gần thi nhà này nhà kia gần thi có con cái sắp chuẩn bị chuẩn bị thi đại học có thể hỏi là "Ừ, thi trường gì?" Thì đó, thì nhà mình cũng cò nó thì đi k Đại học Kiến trúc, đó, như vậy đó. Xong cái bắt đầu cái mọi người nghĩ trong đầu: "Ờ, Kiến trúc, Kiến trúc" là chỉ biết có cái đó thôi, chứ những cái nguyện vọng sau thì mọi người hổng biết. Đó, rồi sau đó hỏi, ờ, có kết quả là: "Ừ, đậu hông? Đậu hông?", "Ờ, thôi rớt Kiến trúc rồi", là coi như là ch biết là rớt đại học luôn, chứ hổng có biết là, ờ, những cái nguyện vọng sau như thế nào như thế kia, đó. Thì có vẻ như là cái, ưm, <clears throat> cái vòng tròn của người lớn ngày xưa nó cứ luẩn quẩn như vậy á bạn.
Ừm, ừm. Ồ! Ừm, ừm. Hiểu. Ô, kỳ vậy ta? Hiểu. À, có nghĩa là, kiểu như là, mọi người mà cũng một phần đi, một phần là do ai hỏi á, hoặc là là, nói chung là người ta cũng chỉ biết là Đại học Kiến trúc thôi, tại vì cũng đâu có nói ra là, ừm, đặt đại học gì, đúng hông bạn? Thành ra là đôi khi là cái lúc mà thông báo thì có vẻ là hơi nhầm lẫn một chút xíu là như vậy. À, hiểu. Ừm, thế thì có là những cái người xung quanh thì là như vậy, chứ chứ còn ba mẹ bạn thì sao? Ba mẹ bạn có hiểu cho bạn hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đấy. Đó, chính xác. Ờ, thực ra thì, ờ, ba mẹ mình cũng rất là xót mình á. Tại vì thời gian đó là cũng, ờ, đưa đi học này kia, thấy học cũng nhiều. Đó, cho nên là với lại mình thi xong là mình cũng nói là "Chắc hổng đậu đâu ba mẹ ơi!" Thì ba mẹ mình cũng buồn á, cũng buồn, tại vì, ờ, tội nghiệp con mình nó nó nó cố gắng vậy mà nó rớt. Nhưng mà sau đó ba mẹ mình cũng bình thường à. Nhưng cái người mà làm cho mình cảm thấy sốc nhất á, là bên họ hàng, là hai bên họ hàng. Tức là có những người mà ngày xưa thì đối xử với mình kiểu là tâng bốc, rồi kiểu cưng nựng này kia, nhưng mà chỉ sau khi mà mình rớt đại học một cái rồi là thái độ quay ngoắt luôn.
Chà! Ừm. Căng vậy ta.
Ừm.
Ừm! Kỳ vậy? À! Là có nghĩa có nghĩa là ừm, sao, sao?
Ừm, đúng rồi, ví dụ như, a Ví dụ như là bà của mình đi, nói chung là bà của mình thì sau đ sau cái vụ mà mình thi rớt đại học là, trời ơi, cảm giác như là hổng quan tâm tới mình nữa. Kiểu như hơi bị lờ mình đi luôn á, <clears throat> là một là một người ha. Rồi có những cái người khác là ngày xưa là, ờ, trời ơi, lúc nào là gặp mình cũng "trời ơi, c cục cưng" này kia, cục vàng này kia kia nọ đó, nhưng mà sau khi rớt đại học rồi là á coi như mình hổng tồn tại luôn. Thậm chí còn thậm chí có người còn nói một câu mà mình nhớ tới tận bây giờ luôn á. Đại khái là hồi đó thì cái trường chuyên của thành phố, thì cái người này á, sau khi biết mình rớt đại học mới nói là "Học trường đó mà thi có bao nhiêu đó điểm." Trời ơi! Mà ý là lúc đó là mình đang giống như kiểu là đi chơi để mà mình, ờ, xả stress này kia đó. Mà thí dụ như là đã biết là người ta buồn như thế này thế kia mà còn nói như vậy nữa, thì mình cảm giác là câu nói đó, sau này nó tiếp tục tới tận bây giờ luôn, nó là một cái gai ở trong lòng của mình đối với người đó luôn á.
Có mùi xa lánh. Ừm. Ồ, ồ. Dữ vậy! Ồ, ồ. Ừm, ừm.